ありますよね。だから、ま、ちょっと変化をつけるために、ドレッシングいっぱい色々うちであるんですけど
ありますね。 はい。 はい。
あの、それもね、やっぱり好みが人それぞれ違うので、ま、間違って入ってしまったりすると文句言われるんですけれども、うんうんうん、そうですね。
うん。 <laughs> はい。<chuckles> はい。 <laughs> はい。 はい。でもなんか楽しいですね、あの、間違っていたとしても、その、お昼にいろんなそれぞれの食べる場所で「あれ？これは俺のじゃないぞ、お父さんのかな？」って、ちょっとなんかこう、想像しながら食べるっていうのもまた、楽しいかもしれないですね。うん。
うん。 うん。 そう。<chuckles> そうですよね。言っときますよ、そういう風に「楽しいでしょ？」って、お父さんのこと思い出して。<chuckles> ね。そうなんです。
<laughs> はい、やつで。 「これはお父さんが食べるべきだった、はのかな？」とかね。そうですよね。うーん。はい。
うん。 ね、そうですよね。そうなんですよね。あとは、あの、そうなんです、あの「いっぱい食べるだろうな、この人たち」と思うと、その、お弁当箱のこのププラスチックのこの容器の結構モリモリ全部上まで、母としては入れたくなっちゃうんですよね。
はい。 <laughs> はい。 はい。 はい。 はい。 うーん、うん。
だけれども、やっぱりその、食べている人たちからすると、この、ちらし寿司のように上に、こう飾り、サラダみたいに乗ったものにドレッシングをかけて、こ、汚さずに食べるには、ちょっと上に、10%、20%隙間がないと食べにくいって言われて、あ、確かにそうだなと思って、こう
はい。<chuckles> はい。 <laughs> はい。 うん。 うん。 うーん。
フォークでこの下の葉っぱを連れて、こう、食べる時に上のものをバラバラとやってしまうっていう、いっぱいこう、お母さんが入れるみたいにこう、モリモリ入れられるとって言われた。<chuckles> それもだから、言われて改善したポイントです。
<chuckles> <laughs> <chuckles> はあ。でも、いいですよね、愛情たっぷりでって、ね。たくさん入れてあげたいっていう、たくさん食べてもらいたいっていう、お昼でもですよね。うーん。はい。
ね。 うーん、そうですね。まあ、でも、いっぴんだけなんで、こう、ほんとにこう、典型的な日本のお母さんが作る、こう、なんでしょう、クマさんのお顔のご飯でとか星形のありますよね？小さい時はそれ、やっぱりその、週末に下ごしらえっていうので、やっぱりその、朝にやっぱり、人参、模様を作ったりとかそんなできないじゃないですか？なかなかうん、してる方ももちろん、しいらっしゃると思うんですけど
うん。 あります。 あり はい。 はい。 そうですね。 はい。
やっぱり私にはできないと思って、前の日にちょっと、台所で時間を取るっていうふうにやっぱりしてましたね、昔も。
うんうん。 はい。

ああレシピまではいかなくても、やっぱりその飾りつけのアイディアは見てましたね。皆さんどんなふうに、そのま、入ってるものはもしかして大したことないかもしれないんですけど
はい。 ああ。 はい。
この見え方ってゆんですかね。例えばあのソーセージにしても、タコさんにしたり、カニさんにしたりってあるじゃないですか。
うん。 <laughs> はい。はい。
ねえ、あとはなんかこう、ふりかけをかけてこうアートにするっていうか、ご飯の。ま、それはご飯なんですけど、その海苔をこうね、形に切ったりとか、人様は一体どうしてるんだろうっていうふう <laughs>
うん。 ありますね。<laughs> ははい。
うーん、なんかね、気になりますよね。
気になる、うん、気になりますよね。はい。それについてお子様とは結構帰ってから「あ、なんとかちゃん、こんなお弁当だったよ」っていうお話はされたことはありますか？
うーん。 あ、ありますあります。なんかこの「誰々ちゃんのが、このペンギンの形のね、おにぎりになってて」って言うと、ふむふむ、ペンギンにの、このね、手とかお、お顔にできるこの海苔のこうやつとかあるのかなとか、あとは、こう、なんでしょう、例えば肉団子にこう刺す、こう、なんかこう刺すものあるじゃないですか、上に可愛いプラスチックのありますよね。100円ショップとかで売ってる。で、そういうのって、食べ物はそれこそレンチンだったり冷凍かもしれないんですけど、それにそのイルカさんを刺すことによって、こうお弁当の中にね、ストーリーが生まれたりしてあの「今日誰々ちゃんがそれ欲しいって言ったから、あのイルカあげた」とか、その、<laughs> そういうなんか交換ごっこをしてたりとかそうなんです。だからそういうのを聞いて、ね、また頑張ろうって思いますよね。
うーん。 はい。 はい。 はい。 うん。 あ、ありますね。 はい。 ありますね。 はい。 はい。 <laughs> 可愛い。 はい。 はい。